Sí, la verdad es que sí te pierdes entre tanta cosa, como te digo, puede llegar a ser como superabrumador tener que hacer como todo a la vez y todo al mismo tiempo. Creo que algo que aprendí es que sí puedo hacer todo, pero no todo al mismo tiempo, no todo a la vez. Sí tengo que separarlo. Eh, algo que también me sirve mucho es hacer una lista de las cosas que que tengo como como que priorizar, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tengo en una libreta y pongo la lista de cosas que tengo que hacer, y ya, pues, pongo una parte, no sé, como 3 prioridades del día, que esas, sí, o sí, las tengo que hacer hoy. Por ejemplo, si tengo que hacer una cita con el doctor y tengo que, ah, ir a la escuela a hacer un pago del de la escuela de mi hijo y, no sé, hacer las 4 diapositivas de mi proyecto. Porque, aparte de dividirlas en sub como subtareas o minitareas, o hacerlo en partes, creo que también luego tantas minipartes puede abrumar, ¿no? Entonces, es importante como hacer prioridades del día. Entonces, como que tengo esas 3 prioridades, y esas son las que sí o sí tengo que hacer hoy. Y y por sí, por ejemplo, por algo el día no me dio, o lo que tú quieras, eso lo paso a la prioridad del día siguiente, entonces ya una de las prioridades del día siguiente ya está ocupada. Entonces también es como encontrar este balance de no sobreponerte cosas, y si por alguna razón no se logró, pues, no sentir que falles, sino que simplemente, pues, se va a extender un poquito. También hay una cosa que se llama la técnica Pomodoro, no sé si alguna vez lo has escuchado, pero esta técnica Pomodoro es, básicamente, trabajas 25 minutos y descansas 5 minutos. Entonces, eso también ayuda mucho porque luego a mí me pasa que mi productividad como que baja, ¿no? Si estoy haciendo una tarea y y llevo una hora, como que ya mi cerebro no puede, ya no puedo pensar y quiero seguirle dando, pero, o sea, o lo hago mal, me equivoco, o simplemente como que me bloqueo. Por ejemplo, si tengo que escribir como algún papel, así como, no sé, este, un ensayo o algo así, ya llega un punto en el que ya ni sé ni qué escribir, y estoy piense, y piense, y escribo, y lo borro, y escribo, y lo borro. Entonces, como que, a ver, llega a ser también contraproducente, es como tomarse estos breaks, porque si no nos tomamos esos breaks, pues sí, el cerebro se se agota, ¿no? Necesita respirar, necesito a veces inclusive retirarte de donde estás. Ay, paseo a mi perro o me tomo un vaso con agua, o no sé, como que me distraigo un poco. Y ya después también algo que es después de como 3 bloques de estos de pomo de 25, 5, 25, 5 ya me tomo un bloque un poquito más largo.
Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Okey. Claro. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Justamente. Pomodoro. Sí. Sí, sí, sí. Uy, sí. Ujú. Ajá. <chuckles> Claro. Ajá. Ujú. Sí. Okey. Ajá.